Heeh. Bisa beda-beda harganya tuh bisa mahalan, ada yang mahal banget atau mahal banget ini tapi ya, aku juga misalnya gini juga, aku lebih ke bahannya terus ke ke nyamannya juga dan kalau masalah branded-nya itu kadang itu o opsional sebenarnya, gitu. Jadi enggak terlalu kontrol harus selalu bermerek yang ini enggak sih, kalau untuk pakaian ya. Yang penting bahan yang nyaman, kan gak enak juga kita mahal harganya mahal nih, eh bahannya tuh gak gak nyaman di badan. Apalagi kalau misalnya gak nyerep keringat kan, itu kan parah banget itu kalau misalnya ada kan gitu gitu ya.
Mhm. Oh, oke oke. Nah terus heeh. Iya. Yang penting bahannya itu emang yang, Mas suka gitu ya? Iya. Oh, iya iya.

Kalau, mmm, <tsk> soal, baju nih, kita ngomongin baju yang mungkin branded kali ya, yang branded yang ini segala macem
Iya.
aku lebih ke ini sih, kalau aksesoris, oh itu oke tuh kalau misalnya heeh, kayak, kalau jam hampir aku yang ada nih mengarah yang yang lebih ke agak ada menonjolnya gitu kan, yang agak bermerknya gitu. Kalau baju sih aku yang standard sih, yang biasa lah. Selagi itu nyaman sih. Selagi itu nyaman, warnanya aku suka, udah itu bisa jadi outfit yang aku nyamanin gitu lah.
Oke aksesoris. Mmm. Oh oke, jadi yang penting nyaman ya?

Pengen tau nih, gimana sih kamu mendeskripsikan gaya kamu sehari-hari?
Mmm, kalau te soal gaya sehari-hari aku sebenarnya orang yang simpel aja sih ya. Simpel dalam artian kalau untuk pertama nih, dalam hal berpakaian misalnya. Aku kalau misalnya dalam, eee, kalau dali segi lingkungan kantor kerja memang sukanya yang, k eee, kemeja biasa, kemeja yang warnanya pun yang kadang kemeja polos gitu kan, terus celananya yang <tsk> apa ya, yang kayak bahan-bahan yang model chinos-chinos gitu kan. Yang heeh, pokoknya yang yang simpel-simpel terus, kalau sepatunya yang, sepatu yang ini, yang enggak pakai tali gitu loh apa sih namanya ke lupa sih tinggal sorong aja, jadi kalaupun bisa ada apa-apa kan kita tinggal lepasnya aja tanpa harus pakai sep talinya lagi gitu. Eten
Oke. Hmm. Yang simpel ya? Hmm. Oke. Kayak sepatu pantofel atau gimana?
Lebih ke, mmm, semi pantofel kali ya? A heeh heeh.
Oh semi ya? Oke oke.